ああ、そうですよね。
はい。 食べ終わってすぐ、洗うとまた綺麗でってなるので。
うんうんうんうんうんうんうんうん。
同じりょうのうりょ労力なのにずっと綺麗か、ずっと汚いかの差がすごい激しいなと思って。
はい。 ふんふん。 ああ、ん、そうですよね。うんうん。
なんか 同じ労力なら先にやっちゃった方が、楽だなっていうか得だなって思いました。
ああ、なるほど。え、じゃあその食器洗いっていうのは、そのちょっとあの目に見えるところじゃないですか？とっても。こう、溜まったら汚いなっていうのはこう、目に見えるような感じですけど、なんか書類とかそういう風なのは、こうちょっと目に見えにくいですよね。なんかうーん。しまっちゃうと綺麗だし。<laughs> なんかうん。
はい。 はいはい。 うんうん。 うわ。 そうなんですね。そしうんうん。しかも難しいんですよ。なんかこう読んで理解してなんか考えなきゃなんないじゃないですか。
はい。 うん。そうですよね。うんうん。
うーん。でも食器洗いはなんか他のこと考えててもできるじゃないですか、もう。
はい。 うん。確かにそうですね。うんうんうんうんうん。あ、なんか、そういう風な部分もあるんですかね。この、もう、考えなくていい部分はあるものは、もうちょちゃっちゃと済ませれるけどもみたいな、その自分の頭の中で考えないといけないことは、ちょっと、おなっちゃって、先延ばししちゃうなっていうのがあるんですかね。
うーん。 そういう風なものもありますね。 はい。 はいはい。そうですね。はい。 うん。 うん。